Ikaw ba? Siguro gano'n din, 'di ba, 'yong papa mo nga.
Oo, gano'n din no'ng naalala ko no'ng bata pa ako. Talagang kasarapan ng tulog mo. Alas-singko, alas-sais ng umaga, nagpapatugtog na <chuckles> magulang mo. Kumbaga, nakatatak din talaga sa, ah kinasanayan na wala hindi naman to magsisimula basta-basta na lang sa wala. Ito'y talagang magsimula pagkabata pa lang. Pero nag-iiba habang tumatanda, nagkaka-edad, nag-iiba 'yong mga, ah, tunog na nais ko. Halimbawa noon, nais ko 'yong mga malalakas na, ah, kumbaga beat, mga ganon. Habang nagkakaedad, mas pinipili mo na 'yong ah, 'yong mga genre, o beat, ng musika na hindi masyadong na masakit sa tenga.
Ah. Di ba? Mm. Oo. Mm. Hmm. Mm. Medyo chill chill. Oo. <laughs> Tama, ah.
Di ba? Halimbawa no'ng bata ka no'ng bata-bata ako. Ayon gusto ko 'yong mga nagpapatugtog ng rap la Stupid 'yong mga Stupid Love. <laughs> Love. <laughs> 'Di ba? Naalala mo 'yong kanta na 'yon?
Oo, oh 'yon., <laughs> Pangarap, 'di ba? Oh. <chuckles> Gano'n din ako. <snorts> Oo.
<chuckles> Ayon.
Kahit kahit ngayon naman, ano, gusto ko pa rin 'yong kantang 'yan. Pero sang-ayon din ako sa'yo.
Ayun noon. <chuckles> Habang tumatanda, tapos na na-discover ko nga 'yong mga, ah, gospel song na nakaka nakaka-relax na pakinggan. Tapos may mga dala-dala talagang magagandang mensahe. Kaya, na naano na rin siya, nabibilang na rin siya sa mga tunog o musika, klase ng musika na nais kong pakinggan.
Medyo, chill na ngayon, 'di ba? Mm. Mensahe, oo. Mm.
Mhm.
Ganda naman 'yan. Sang-ayon ako diyan. Lalo na ngayon 'no? No'ng medyo stressful ang buhay, 'di ba? <laughs> 'Di ba?
Ay, totoo, ramdam mo ba?
Oo. Ramdam na ramdam naman.
Pero sana.
Parang ang hirap makinig ng ano, no, 'yong mga rap, mga rock and roll.
Oo. Totoo. Totoo. Alam mo nararamdaman ko parang may mga iniisip ka, o pinagdadaanan. Pero sana, ah, makapagsalang ka ng magandang musika na pakikinggan mo ngayong araw, na makatulong sa kung ano man 'yang iyong nararamdaman.
Di 'ba? Ayon.

Ayon, napakahusay. Ano kasi, ako rin naman mahilig ako sa musika, pero eto kasing kapitbahay ko, eh, lagi na lang nakakabulabog yung kanyang pagpapatugtog. Pero kung ikaw ba, halimbawa, tanungin natin, ah, hindi lang sa isang magandang dahilan, paano ka naapektuhan halimbawa, ng musika sa araw-araw?
<laughs> <chuckles> <chuckles> Mm. Mm. Hmm, sa akin ano, napakalaki ng epekto. Kasi ano, eh
Mhm.
anong tawag dito, minsan siya yung nagdidikta ng mood ko. <laughs>
Ah, okey. Maganda 'yan.
Oo, nakakatulong. Talaga. Di 'ba, minsan 'pag may medyo problemado, tapos maraming iniisip, ayan, tamang ano, tamang musika muna para maano
Mhm. Mm. Hmm, okey. <laughs> Oo.
para t tumigil yung pag-iisip, di ba? Tapos maging ano, bumuti-buti naman yung mood. <chuckles>
Oo, tama, tama. Pero ano naman anong klase ng musika ang madalas mong, ah, pakinggan?
Hmm, iba-iba sa'kin, eh
Oo.
kung ano man, um, pero siguro oo depende sa mood. Pero siguro kadalasan ano, yung R&B. <chuckles>
Depende sa mood. Ah, 'yon. Ah, wow. <laughs> Oh, ano, mga Ne-Yo. <laughs>
Oo. <laughs> Yung medyo oo. <laughs> Kasi yun yung ano, eh, parang kinalakihan ko. So, talagang pag narinig ko siya, uy, parang ano, parang comforting sa akin. <chuckles>
<laughs> Mhm. Hap Batang 90's ka ba?

Oo.
Ayun, ma sabi na eh. <laughs> 'Pag mga ganyan talaga yung mga soundtrip, tapos sasabihin RNB, ah, ano 'to, batang 90's 'to. <laughs> <breath> Ayun, ah, totoo nga naman na yung musika, ang minsan nagdidikta sa kung ano ang mood mo. Pero, 'pagka ganito na ang sitwasyon na yung kapitbahay mo ay lagi na lang nambubulahaw ng kaniyang, ah, musika. Medyo, hindi rin magandang pakinggan ano. Oo.
<chuckles> 'Di ba? <chuckles> Banda ni awo. <chuckles> Ikaw ba? Mm. Oo, iba naman 'yon. <giggles> <breath> Oh. Hindi talaga eh, 'no? <giggles>
Pero, pa sa akin ah, paborito ko rin yung mga 90's, mga ganyan. Pagka ako naman ay medyo nababagabag ang damdamin at isip masyado, nakikinig din ako ng mga gospel na music. Kasi ano eh, ah, Christian ako, kaya ayon.
Mm. Mm, 'yon. Oo, maganda rin 'yan. Mm.
Pinapakinggan ko 'yong magagandang ano, gospel music. Tsaka, yung parang mga, ah, instrument ah cover, yung alam mo yung violin, yung mga gano'n.
Nakaka Oo. Mm. Hmm. Oo. Magaganda rin 'yan. Talagang nakakaano 'no. Parang
Kaya nga eh, <laughs> <breath> pero kung halimbawa tatanungin ako oo, tama. Tatanungin ako, "Paano 'ko naaapektuhan ng musika araw-araw? Kung ang musika ay maganda, at nasa mood din ako makinig. Ma nakakatulong siya sa'kin. Pero, 'pag 'yong ganito na, halimbawa sa pagmulat pa lang ng mata mo, yung kapitbahay mo nambubulahaw 'no. Masakit sa ulo! <laughs>
Nakaka payapa. Mm. 'Yon. Budots na 'yon eh. <breath> Talagang, ano 'no nakaka-ano nakakaburaot.
<gasps>

Mm.
Eh, ikaw ba?
Mm. Naniniwala ako diyan, tama nga naman. Kasi may mga pagkakataon na kumbaga, wala na tayong takbuhan. Ayaw natin nakakatulong na may makausap tayo pero kadalasan, ayaw din natin na may kausap, di ba? May mga pagkakataon na may pinagdadaanan tayo, o iniisip pero mas gusto natin na parang hayaan lang muna tayo sa isang tabi, manahimik. Kaya nakakatulong talaga yung musika, ganun din ginagawa ko kapagka nakikinig ako pero parang sa hindi rin mabulahaw yung ibang tao sa paligid ko, kasi kumbaga ako yung parang nagre-relax dun sa musika pero baka yung ibang tao na nasa bahay, ah, hindi ganun yung gusto nila. So naghe-headphone na lang ako para ako lang yung nakakarinig nung pinapatugtog ko. Ayon sa ganung paraan, nalulunod ng musika yung mga isipin na bumabagabag sa sa akin at nakakatulong din ito na ma-relax yung aking katawan, yung pag-iisip ko. Habang halimbawa may ginagawa ako diyan ayon nagpapatugtog ako ng musika ganun.
Mm. Oo. Mm. Oo. <laughs> Di ba? Ayun. Ako ganyan din. Mm. Ayan. Oo, ako rin ganyan din.
Mm.
'Pag naghuhugas ng pinggan, naglalaba, <laughs> Para mas masaya ng konti, di ba?
<laughs> Nakakatawa naman. Oo.
<laughs> Tsaka ayun nga, ano madalas din akong naka-headset. Kasi nga ayan, ayaw ayaw naman natin mambulabog ng ibang tao di ba, katulad ng mga kapitbahay natin. <laughs> Hmm.
Mhm. Oo, totoo, totoo. <laughs> Hala ako minsan may nakaka nakakainis kasi yung mga taong, di ko alam kung ano ba, parang mag bigla na lang magkokomento na, ah, senti senti ka na naman diyan yung ganun, parang di ka di ka na nga nakakatulong. <laughs> Char! <laughs> Di ba? Oo, kaya kaya yun naghe-headset na lang ako o kaya nag-i-earphone ako para ako lang nakakarinig. Pero sa tingin mo ba, um, kung ikaw yung magbabahagi, paano ka nagsimulang ah, gusto ko kasi malaman kung saan nanggaling yung hilig mo sa pakikinig sa musika. Paano ka nga ba nagkaroon ng interes sa musika at bakit nag-iba ang gusto mong tunog habang tumatagal?
Oo. <laughs> <laughs> Di ba? <chuckles> Dedmahin na lang natin yan. <chuckles> Mm. Hmm. Oo. Mm.